Terus itu, sempet sih, kayak orang tua-orang tuanya sempet protes kan, a "Kenapa kayak gini?" Gitu gitu. Tapi, nggak tahu tuh kayaknya nggak belum berubah tuh, mereka.
Mhm. Oh, baik.
<chuckles> Iya iya iya ternyata banyak ya, ketidakadilan di lingkungan kita, gitu.
Iya, banyak. Di lingkungan kita banyak sekali hal-hal, itu. Cuman ada beberapa yang notice, ada juga yang mengabaikan.
Heeh. Heeh, betul betul betul. Tapi berarti kalau bisa di ini ya, ketidakadilan tadi bisa dari status sosial tadi ya, kayak misalnya heeh, terus bisa dari skill juga ah.
Gitu. Status sosial. Nah. Dan juga kepentingan, berdasarkan kepentingan. <laughs>
Atau bisa kepentingan iya i iya iya iya, benar.
Iya sih, Kak.
Terus apalagi ya, Kak, ya? Ketidakadilan, ya di di ini juga sih, di kehidupan sosial kita banyak kan, kayak
Mhm. Iya, banyak sekali.
sekarang kan kasus kayak, eh, apa yang lagi rame ya bullying, gitu kan
I bully iya.
Heeh, nggak adil juga, tuh, orang-orang.
Ada, di mana juga ada yang anak petinggi melakukan sesuatu hal kayak pembunuhan, gitu. Cuman, e iya, hukumannya, eee, tidak setimpal gitu, Kak. Cuman bayar denda, penjara 1 tahun.
Ah, iya. Oh, iya iya iya. Iya, oh kadang sebenarnya ini sih kayak, menurut aku yang paling berpengaruh untuk untuk ketidakadilan itu uang, ya.
Iya, bener sekali sih, Kak. Sekarang jamannya uang yang bekerja.
<chuckles> Iya. Semakin Iya, uang yang bekerja, jadi kalau punya uang ya, bisa menghalalkan segala cara gitu ya, mau, <sniffs> mau adil atau enggak, gitu kan.
Benar.
<chuckles> Iya, ya.